Então, a terapia por exemplo me ajudou demais, sabe, eu sou muito grata à minha terapeuta, porque foi super compreensiva. <chuckles>
<chuckles> <chuckles>
<chuckles> Gente, foi uma mão santa. Coitada daquela mulher. <chuckles>
<chuckles> Nossa. <chuckles>
Ai, então
É porque não é facil né?
É isso. Por a por exemplo, trabalho, a mesma coisa. Eu era eu sem eu sempre tive dificuldade em dizer "não" antes da terapia. <chuckles>
Uhum. É né. E às vezes é um "não", assim, que é uma coisa talvez absurda que alguém te pediu, um trabalho que não tem nem por que você fazer, mas como é que você vai dizer não, né?
Aham.